Oh. Kalau cuti, sih, secara umum, ya. <laughs>
Mhm mhm. Itu mah kalo sampe disuruh sama bos, udah kamu udah ambil cuti ajalah. Kayaknya udah nggak, udah nggak di sini lagi gitu jiwanya. <laughs>
Betul. <laughs> Betul betul. Cuman, eee, iya iya. Palingan iya, sih, cuti, sih. Eee, penting banget, sih, sebetulnya memang. Jadi karena kita yang kalau karena kalau fokus itu nggak bisa dipaksain, ya, apalagi di dunia kerja, pasti kamu, kan, juga, begitu nggak, sih, maksudnya. Eee, kita betul butuh banget istirahat. Jadi, biasanya eng kalau sudah waktunya dan boleh, di waktu yang memang boleh cuti yang memungkinkan gitu, ya, pasti bos ngasih, sih. Cuman ada aja lah, biasanya tuntutannya, tuh, bukan dari bos, justru
Mhm. Mhm. Betul. Iya iya. Mmm. Tapi mhm. Oh. Tapi kantor Kakak em ini nggak, ada kebijakan gitu kayak, eee, boleh tidur gitu di jam istirahat atau, eee, di waktu senggang, kopi break, boleh, ya?
biasanya dari klien. Iya di jam istirahat boleh. Jam istirahat boleh dong. Kan, jam istirahat. <laughs> Bebas dong. asal jangan jam kerja. <laughs>
Mmm, mhm. Bebas, ya, di jam istirahat mah ya. Iya, sih. Tapi, <tsk> gimana, ya, kadang, eee, setelah makan, tuh <clicks tongue> aku boleh boleh. Ta tapi aku, kan, kalo biasanya, kan, kalo jam 12:00, tuh, kan, salat zuhur, ya, aku se biasanya tiduran di masjid dulu baru makan siang, sih, biasanya, sih.
Kalo, kantor kamu memang nggak boleh? Oke. Betul. Yah.
<chuckles>
Terbalik, ya. Biasanya habis makan siang baru tidur. Biasanya ngantuk soalnya kan.
Iya. Heeh. Iya itu, sih, eee, biasanya habis salat, tidur dulu di masjid kan bentar, terus baru makan siang kebetulan kan, eee, ada kebijakan juga di kantor, tuh, ngasih makan siang gratis gitu. Jadi
Mhm. Ih enak banget.
Heeh, jadi, nunggu nunggu ini ajalah nunggu sepi dulu, sama temen-temen biasanya. Terakhir, terakhir lima belas terak menit terakhir kita.
Iya iya. Wag oh, benar benar benar benar benar benar benar. Jadi nggak numpuk, ya, antri makan siangnya.
Iya. Iya, loh. Tapi mhm.
Terus atau emang eh, gimana gimana?
Tapi kalo misalnya, eee, lagi stres gini, ada nggak, sih, yang notice gitu kayak temen atau bos Kak Sela gitu yang yang ngebantu gitu kalo kita lagi stres gitu?

Eee, notice dan membantu ada sih, eee, untungnya ada. Kalau ini kita ngomongin pasti kan yang akan, eee, sadar duluan itu adalah teman, baik itu satu tim ataupun sekitar ya, yang de deger sekitar kita tuh. Eee eee, beruntungnya di tempat kerja aku itu teamwork-nya bagus dan, eee, saling support sih satu sama lain, dalam artian yang yang tentu bukan bidangnya, tapi selama dia masih bisa membantu, ataupun masih bisa sharing gitu, pasti pasti dikasih tahu lah gitu kan ya.
Mhm. Mhm. Iya. Oke. Mmm. Mhm. Masih dibantu ya, saling support.
Masih dibantu, saling support, betul. Biasanya kalau bos itu yang udah levelnya eee, biasanya justru kalau bos ya karena mungkin areanya juga berbeda ya. Jadi dia nggak terlalu ngeh, eee, kalau aku tipenya yang, eee, maju duluan gitu. Di situ ada, eee, isu sedikit bukan bukan isu sedikit, dalam artian bahkan kalau sampai stres aja kalau ada hal yang, oh kayaknya nggak bisa nih gitu, git aku selesaiin sendiri, ataupun dengan tim, aku biasanya, mmm, sebelum bos dengar, aku langsung nanya dulu, gitu. Jadi jadi udah jelas duluan.
<chuckles> Mhm. Mhm. Oh, baru? Mhm, mmm. Mmm. Mhm, berarti ini, eee, bosnya bosnya kurang ini ya, maksudnya kurang mengos observasi si ininya, karyawannya. Justru harus karyawannya yang stand out dulu gitu.
Sama sih. Enggak enggak. Itu aku. <chuckles> Disuruh itu loh, observasi-observasi aja. Cuman biasanya kalau aku kayak nggak bisa nunggu lama aja gitu. Di daripada <chuckles> dibiarkan terlalu lama mending langsung tanya aja ke yang udah jelas-jelas paham gitu, biar lebih cepet beresnya aja sih, kalau aku gitu.
<chuckles> Oh. <chuckles> Iya sih bener, kita harus Tul sih, betul. Tapi, eee, tapi kalau mi misalnya antar antar divisi nih, kan biasanya kata Kak Sela kan, yang paling stres tuh, eee, koordinasi ya, koordinasi antar divisi itu kadang kita pesannya tuh nggak nyampe gitu. Kita mau menyampaikan apa, tapi dia nangkapnya apa, gitu kan. Ada gak sih, eee, tips-tipsnya, cara-cara tuh biar pesan kita tuh, eee, nyampe ke mereka? Kadang kita, eee, miskom juga kan sama mereka.
Kebetulan juga Bosnya pun bisa diajak ngobrol lah. Mhm. Betul. Betul. Betul. Betul.